Ya son zamanlarda böyle birkaç yıldır, emm, sürekli bir mide problemi yaşıyorum. Eee, şişkinliktir, şudur falan. Ya, bir türlü geçmiyor. E, tabii bir yerden sonra da bir, hani, doktora gideyim dedim. Küçük küçük testler ki o da uzun sürdü. Eee, m n mesela şey çıktı, eee, laktoz çıktı. E, tamam laktoz hoş, yani, o da zor geldi. Çünkü atıyorum peyniri çok severim, işte her şeyin, çikolatanın içinde, hepsinde süt var vs. Hani, onun ilacı varmış. Emm, bir şekilde idare ediyordum yani. Sonra testler devam ederken, bir de sorbitol diye bir şey çıktı. Eee, sorbitol de alkol şekeri miymiş neymiş, her şey de var. Emm, yani, iyice şeyim kaçtım. Şimdi çalışıyorum, stresliyim. Bir çikolata yiyeceğim, yiyemiyorum. İşte ne bileyim, bir meyve yiyeceğim, yemiyorum. Eee, hani, doktor biraz dayan dedi, hani, sonradan tekrar test yapacağız, bakacağız vs. gibisinden diyet yap dedi.
Hı hı. Evet. Tabii. Hımm. Anladım.
Bayağı zorlanıyorum. Nasıl çözeceğim, ne yiyeceğim, her gün <chuckles> yemek istiyorum, yiyemiyorum. Aaa, bilmiyorum yani, nasıl yapılır? Var mı hiç öyle bildiğin, tavsiye edebileceğin, eee, bir şey bu konuda?
Hı hı. Zorlanmakta gerçekten de çok haklısın. Çünkü yıllarca belli bir rutine alıştıktan sonra ve hele ki bu bir yiyecek konusuysa, alıştığın hep tükettiğin yiyecekler bir anda, bunlar yasak diye önüne gelince, ne yapacağını bilememek de gerçekten çok anlaşılır bir durum.
Aynen öyle.
Peki bunlar, eee, hangi grup yiyecekler, yani, bu bahsettiğin içerikler, eee, hangi yiyeceklerde var ve, eee, seni en çok zorlayan yiyecekler hangileri oldu?
Aynen öyle. Hı hı. Yani yani, laktoz tamam, işte, süt ürünleri vs. bir şekilde, eee, hani, kendim çikolatalı kek yaptım, kakaodan kek yapıyorum sütsüz mütsüz, yani, 1 çikolataya ihtiyacım var, işlenmiş olmasın. Bir şekilde çözdüm. Sorbitol acayip zorluyor. Eee, çünkü Sorbitol, yani, en basitinden işte avokado severdim kahvaltıda, avokado yiyemiyorum. Meyvelerin neredeyse işte üzümde, karpuzda, eee, şeftalide, iii, bütün meyvelerde var. Bir tek ma işte, asidik olanlarda portakaldır, mandalinadır falan onlar yok. Bütün gün onları yiyorum zaten. Sürekli muz yiyorum, yani, 3 tane, eee, şey var. Eee, hadi tamam, onu da idare ettim. Mesela, şirkette yemek çıkıyor. E, şimdi yemeğin içinde mantar var, bitti. Atıyorum fasulye çıkıyor, fasulyenin içinde soğan var, gitti. Eee, mercimek çorbası çıkıyor, gitti. Eee, yani, çorbaların içinde hepsinde var. Eee, dışarıda ne yiyeceğim? Orada da, hani, hamburger yesen, hani, çıkarttırırsın içinden ama ya soğan var, ya mantar var. Öyle bir böyle, gerçekten bir de ona rağmen bazen hâlâ da kötü hissedebiliyorum. Bir şaşmış durumdayım, yani, nasıl uyum sağlayacağım diye. Emm, belki zamanla alışılır mı bilmiyorum ama, eee, bayağı s sonuçta Bir de, hani, dışarıda nasıl, eee, yemek yiyeceğim? Tamam arada evde kendim yapınca idare ediyorum. Dışarıda bu iş nasıl oluyor onu anlamaya çalışıyorum, yani.
Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii. Hı hı. Evet. Evet, dediğin gibi, ya, sonuçta zamanla alışma ihtimalin de var ama bu süreç senin için zorlu da geçebilir. Çünkü, eee, hem sosyal etkileri de var dediğin gibi. Bir yandan aslında belki arkadaşlarınla olan buluşmaların da etkilenebilir bu sebeple ya da belki sen kendini bu, eee, dışarıdaki aktivitelerde daha kötü hissedebilirsin bu en azından alışma süreci geçene kadar ama, eee, bu sende ne zaman tespit edildi ve aslında ne kadar süredir varmış ve de bunlar bu yiyecekleri eğer tüketirsen bu sende neye yol açıyor?
Kesinlikle. Aynen öyle. Hı hı. Yani, eee, ne kadardır var bilmiyorum. Uzun zamandır ih o şişkinlik hissini hissediyordum ama çok fazla olun olmaya başlayınca artık karın ağrısı gibi olmaya başlayınca, eee, ufak ufak kontrollere gitmeye başladım başka bir şey olmasın diye, eee, ama öğreneli 2-3 ay oldu. Bir de en son dok diyetisyen doktora gideli de, eee, 1-1.5 ay oldu herhalde. O 1-2 ay yeme dedi. Sorbitölü biz sana sonradan vereceğiz, eee, aaa, bir tolerans sağlayabilirsin dedi, eee, <clears throat> ama gene de yani çok, sürekli hesaplamak zorundayım ne yediğimi. Hani, dediğim gibi çok kötü değil ama birkaç üst üste yersem, eee, inanılmaz kötü olmaya başlıyorum, şişmeye başlıyorum. Ya, alerji değil de toleransı olmaması işte. Eee, bütün gün hesap kitapla geçiyor, yani, iii, o kadar işin arasında uğraşırken, ay, ne yiyeceğim, nasıl yapacağım? Hani, atıyorum rahat çalışmış olsam, evden çalışıyor olsam, her gün kendi yemeğimi kendim hazırlıyor olsam, bir şekilde bulurum bir şeyler zor olsa da ama dediğin gibi dışarı çıkıyorum, e arkadaşınla bir yemek yiyeceksin, bir şey atıştıracaksın, bazen de yorgun oluyorsun, aman yeter ya, yiyeyim diyorsun. Ondan sonra "Eyvah ne yaptı" diye hemen şişmeler geri geliyor. Ya psikolojik olarak da açıkçası yoruyor beni, eee, mücadele etmesi ve çok etrafımda olan insan da fazla yok yani, hani, s laktoz vardır ama sorbitöl <chuckles> nereden kimden çıktı bilmiyorum. Ya bilmiyordum da ne olduğunu. Böyle arada kaldım. Yemeği de çok severim yani. Yapmayı da severim, yemeyi de severim. Böyle psikolojik bir mücadele. ik iki aydır falan böyle bir, eee, mücadeleyle geçiyor. Bilmiyorum nasıl devam edeceğim, nasıl toparlayacağım. Hani, eee Hıh var mı diyeceğin?
Hı hı. Tabii. Evet. I hı. Evet. Anladım. Evet. Psikolojik olarak yorulmakta gerçekten de haklısın. Çünkü dediğin gibi, yani, hiç, eee, değişik bir durumda olduğu için hani rastlanmayan ve be buna eşlik edecek belki bir arkadaşın da olmadığı için kendi başına böyle mücadele etmek belki sana bu konuda bir eşlikçi olmuş olsaydı daha iyi hissedebilirdin ama şu an bunu da tek başına halletmek durumunda kalmış gibi hissettiğin için bu da seni zorlayan faktörlerden biri olabilir. Peki, bu sende daima, eee, olacak bir durum muymuş yoksa geçici bir süreç miymiş? Doktor bununla ilgili bir bilgi verdi mi acaba?
Aynen öyle. Kesinlikle. Hı hı. Ya, laktoz zaten geçmiyor. Laktoz hayat boyu varmış. Onun şeyi var, eee, hapları var. Yemeden önce hap alıyorsun. Biraz yardımcı oluyor. Yememek daha iyi ama onu idare ediyorum şimdilik. En azından atıyorum, bir tatlı yiyeceksem, işte, bir peynir yiyeceksem alıyorum, idare ediyorum. O yüzden kalıcı ama sorbitolde mesela şey varmış, eee, doktorun söylediği; "1.5-2 ay, iii, ciddi bir diyet yapacaksın. Emm, ondan sonra, eee, biz sana kademeli kademeli bu sorbitolü vereceğiz ve vücudun, eee, bağışıklık kazanacak," diyor ama <chuckles> inandırıcı gelmedi sanki. Diyeti de yapıyorum ama arada işte, dediğim gibi her şeyin içinden bir parça soğan çıkıyor. Tane tane onları ayıkla vs. Eee, yani, biraz beni korkutan şey, dikkat ediyorum ama sonrası nasıl olacak diye. Biraz da şey, yani, her yediğimin a satın aldığımın fotoğrafını çekiyorum işte hani, "Bunda var mıdır, bunda yok mudur?" Eee, her şeyin, yani hani, eee, sürekli bir git gel git gel, eee, küçük bir savaş veriyorum. Hani, normal zamanlarda okay ama bazen stresli olunca da hani, iyice yemek istersin yani. 1-2 kere hani, "Yeter!" dedim tamam mı? "Ver o çikolatayı bana, yiyeceğim artık, yani, yapacak bir şey yok," yani. Bugün baklava getirmişler şirkettekiler mesela, hani, "Tamam," dedim. <chuckles> "Bugünlük olsun," yani. Dediğim gibi, her anımda olan bir şey. Sürekli hesaplaman gerekiyor. Eee, hani, o kadar da vaktim olup hepsini düzenli ayarlayabilecek bir enerjim de yok. Hani, hem fiziksel hem psikolojik ufak bir zorlama var. Bilmiyorum ya, o doktor belki hani, dediği gibi ufak ufak verme gibi, çözülme gibi durum varsa belki zamanla olur yani hani, çevremden de biraz destek alıyorum aslında ona göre, "A, sen bunu yiyemiyorsun," gibisinden ama yani, ne bileyim, "Kabak da yiyemez misin?" yani hani, <chuckles> biraz yani sebzeyi de ete yo yoğunlaştım; et, balık, eee, tavuk tarzı. Yani, zamanla alışılıyor ama açıkçası bir mücadele veriyorum yani ve nasıl geçeceğini konusunda ciddi tereddütlerim var, eee, yani, doktordur herhâlde değil mi bunun çözümü yani, başka ne yapabilirim açıkçası aklıma bir şey gelmiyor.
Hı hı. Tamam. Tabii. Hı hı. Kesinlikle. Evet. E, tabii senin de dediğin gibi aslında, her ne kadar, eee, laktozu kabul etmiş olsan da sorbitol açısından da bir kesinlik olmamakla birlikte, onun da daimi olması ihtimalinden bahsettin ve daha çok daimiymiş gibi de düşünüyorsun, sanırım şu an kendini en kötü ihtimale de hazırlamak adına ve sen de aslında yememen gereken yiyecekleri sayınca, epey de varmış gibi göründü bir yandan. Ama belki de aslında bu böyle, bu şekilde şu an saydığın için de çok gelmiş de olabilir diye de düşündüm açıkçası. Acaba şöyle bir şey denesen senin için uygulanabilir mi? Tamam, evet, yememen gereken oldukça yiyecek var ama böyle bir kâğıt kalem alsan, ııı, her 2, eee, bel i t teşhis açısından da yiyebileceğin yiyecekleri böyle bir, u uzun uzadıya böyle bir yazsan, aslında çünkü yiyebileceğin epey yiyecek de var. Sadece şu an yemediklerine odaklandığın için belki de o daha çok gözüne görünüyordur. Böylelikle, onu öyle bir görüp, oradan bakıp hatta belki oradan günlük ara öğün, ana öğün belirlemesi de belki senin için hem daha kolay olabilir. Böyle bir şey yapmak senin için uygun olabilir mi?
Aynen. Hı hı. Hıı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Bence çok güzel bir fikir. De dediğin gibi sürekli "Ne yiyeceğim, ne yemeyeceğim?" mücadelesi vereceğine, belki bir sürü yiyebileceğin şey vardır ya da az olan vardır. Eee, listeyi hazırlayıp oradan ne yemek çıkar, eee, bunu nasıl ayarlayabiliriz diye. Aaa, kulağa aslında çok mantıklı geldi. Çünkü bakacağım liste bu sefer pozitif bir liste olacak yani, yiyebildiklerimin listesi olacak. O biraz motivasyon verebilir. Çünkü küçük dokunuşlarla enteresan yemekler çıkıyor. Biraz da dediğim gibi beni yemek yapmaya itti, yani, ç çikolatalı kek yapıyorum iki günde bir. Eee, işte, chia tohumlu, eee, işte, bir muzlu falan, eee, şey izliyorum. Aslında, alternatifler var ama evet, böyle düşünmemiştim. Çok güzel bir fikir. Eee, bir bakacağım <giggles> nasıl bir liste hazırlayabilirim, ne nereler çıkabilir diye. Çünkü, emm, yani, belki geçicidir diye düşünmek istiyorum sorbitol özelinde, eee, ama bir yandan da yemek düşkünlüğü de olduğu için, eee, alternatif çözümlere ihtiyacım var. O yüzden açıkçası söylediğin fikir çok hoşuma gitti. Eee, bir araştırayım bakalım, eee, yani, dediğin gibi menü de yapabilirsin yani, hani hani, şunlar var, öğlen bu, akşamüstü bu, eee, gibisinden. Eee, deneyimleme süreci ama, eee, fikrin çok hoşuma gitti. Eee, bir bakalım o zaman. Çok teşekkür ederim ya. Güzel bir tavsiye oldu. Eee, bir bakarsın bir sürü <chuckles> yeni yemekler keşfederim bildiğim. Biraz daha rahat ederim geçene kadar diye umut ediyorum. Tekrar çok teşekkür ederim.
Hı hı. Kesinlikle. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Ben teşekkür ederim. Memnun olmana, iyi gelmesine sevindim.
Görüşmek üzere.
Hoşça kal.